Into the Wild di Sean Penn, e
Ok. <gasps> A proposito di Sean Penn, vabbè dopo ne parliamo. Di cosa parla?
My Mystic River, Mystic River volevi dire? Ah, Io sono Sam, ehm, o Sa esatto, sì sì, ecco infatti, t ti aspettavo al varco appena appena m'hai detto Sean Penn ho detto: "È uno di questi 2". <giggles> Ehm, no comunque è una storia bellissima, praticamente è tratto da da un romanzo che c c che è tratto da da un articolo, che però racconta la storia vera di un ragazzo americano che mi pare negli anni '80, forse '90, non sono sicura, ehm, dopo aver finito l'università, ehm, lui apparteneva a una famiglia molto benestante, però diciamo emotivamente molto arida, quindi aveva un cattivo rapporto con i genitori e, insomma, voleva cercare se stesso, aveva questo impeto di ribellione, e quindi lui prende e parte per un viaggio on the road, da solo, in mezzo alla natura selvaggia.
No, ehm, no Mi chiamo Sam. Mamma mia, mamma mia. <chuckles> <laughs> Bellissimo. Sì. Okay. Okay. Okay. Mh-mh, sì. Okay. Okay. Okay, ah-ah. Okay. Okay, ah-ah. Sì. Okay. Bel bello! Da guardare, anche perché poi amo Sean Penn, cioè è fantastico quindi sì
E Si. No, no ma Sean Penn è il regista però, non c'è Sean Penn nel film. Però il film è è stupendo, te lo giuro. Ti piacerà tantissimo. Se ti piace questo genere di film così, che ti fanno comunque riflettere sulla vita, su queste cose, però fa tantissimo piangere, pre esa <chuckles>
Ah, okay. Ehm, okay, lo Sì Sì, sì, sì. Allora da guardare da guardare assolutamente. Vabbè, ehm, Mi chiam Io sono Sam, wow cioè.
Sì, Mi chiamo Sam, sì. Io sono Sam, l'ho l'ho tradotto male <giggles> Mh. Sì, sì, si, bellissimo. È vero, è vero.
Sì vabbè mi chiamo Sa quello comunque è stupendo, mamma mia quel film mi mi mi mi mette proprio cioè nel senso perché poi, secondo me realmente ci sono situazioni così e e e wow, cioè nel senso poi vabbè Sean Penn è un'interpretazione magistrale, fantastico secondo me. Molto bello.
Mh, mh, mh, mh, è vero. È vero, è vero. Eh sì, sì, sì, sì, sì lui è veramente un pezzo da novanta, assolutamente sì. E, sennò, allora io dopo ho dei film che mi fanno anche riflettere, ma in una maniera molto meno emotiva di così, nel senso, questi fino adesso che ti ho detto sono tutti film che mi fanno riflettere in maniera un po' diciamo strugge estremamente struggente. Però ci sono anche quelli che mi fanno riflettere a livello magari sociale, a livello, non lo so, di problemi, non lo so a livello tipo Fight Club.
Sì. Okay. Okay. Mamma mia. Struggente <chuckles> Sì. Ah-ah. Okay. Sì, tipo?